Pues, el cambio climático les afecta muchísimo, obviamente, porque al final también, este, mm, digamos, por ejemplo, el clima, si te llega así como lluvias torrenciales, que ahora son más comunes, o, mucha sequía, pues ellas no están preparadas para eso. O sea, ellas están así listas como para llevar así la vida de con las diferentes estaciones del año y todo. Entonces, de repente es como que si hay sequía, pues, ahí hay hay personas que les ayudan, ¿no? Como poniéndoles agua, este, bueno, desde tu casa las puedes ayudar con tipos de flores, etcétera, para que se alimenten, pero bueno, si no, se mueren.
Ajá. Claro. Ujú. Claro, para que se acerquen, sí. Sí, totalmente. ¿Y y tú qué consejos le darías a una persona normal?, digamos, que no tiene todas es estos conocimientos, evidentemente. ¿Crees que sea bueno plantar en el balcón, o o o, hasta comprar algo para ayudar a las abejas?
Sí. Ujú. Sí, o sea, lo lo que es mejor es siempre tener así flores nativas. O sea, que sí tenga flores, necesita tener así, este, flores, y lo puedes poner en tu balcón, o sea, que sin problema, y agua, por ejemplo, agua para que también tengan agua fresca. Y también algo que ayuda, pero esto es más, por ejemplo, para abejas solitarias, este, porque las llega a haber, es como tipo hoteles, este, de insectos, que esos son como co ten tubitos, ya sabes, de madera y eso, entonces ahí como que también ajá, les da, bueno, eh, y les das así como un espacio para para dormir también, ¿no? O sea, eso me dio mucho ternura, ¿no? Como que para que vayan a descansar. Pero la verdad es que sí
Ajá. Okey. ¡Ah, mira! Sí, sí. La casita, claro. Claro. Oye, ¿y para qué se debe a que sean abejas solitarias?